へえ。新しい便利グッズですね。どうなんでしょうね。なんかあったかな。
新しい、ぶ
ありますかね、どんうーん、頭が働かないです。<chuckles>
<laughs> そっか、新しそうですね、あの、 うーん、私も、ま、これと言って思いつかないけども、ただ、あの、なんか、さっき聞いてた、あの、包丁とまな板がセットになってるとかたこで、包丁立てとまな板立てが、あの、いいち一体になってるからそんなに場所も取らなくて、どっちもいけ みたいなやつは興味持ってます。だから、ああたら新しく買うかも、みたいな感じではありますね、はい。<chuckles>
何かありますか？ うん。 うん、ふんふん。 うん。 うん、ふん。うん。 うんうん。 うん、ふん。 あ、おお。 うん、ふんふん。 うーん。 便利すぎて使いにくいとか、どうなんでしょうね。なんか、便利グッズかあの、ロボット掃除機もそうになるのかな。
<laughs> 便利すぎ、使いにくい。<chuckles> うん。 あ、ああ。あ、確かにあれ、私そうですよね、あれ、結構、あの、流行ってるというか、みんな割と持ってますよね、あの、ロボちっちゃくて、あの、そう。
うーん。 うん。 なんか、そうなんです。でも、なんか、床にいろいろ置いてると、すぐなんか、吸い込んで、う、ガタっとかなって動かなくなったりするので、なのでバスマットとかもどかしたんですね、無くしたと言いますか。うーん。
そに。うん。 うん。あ。<laughs> あ、そう あ、そうだったんだ。あ、え、今、家に1台あるんですか？
家に、あ、家に、1個しかないんですけど、そうなんですよ。
あ、うん。 あるんですね、そしたら。へえ。いや、私、あの、自分の自分で手で掃除機するんですけど、あの、なんだろう、その、ルンバっていうんですかね、あれ。あ、ん、うん。ですよね、あの自動のやつってなんかよくわかんないな、ちゃんと吸い込んでくれるんかなとか思って、ちょっと手が出にくかったです、あれは。<chuckles>
うーん、うん。 はい。 うん、ふん。あ、ああ、うん、そうですね、うんうんうん。 はい。 うんうん。 分かります。あの、でも、どうなんだろう、たまにしか使ってないですよ。私も、買ったのじゃなくて貰い物だったので。うーん、じゃないと、なんか、高いので手出せないですよ。
ん。 あ、そうなんだ。 <laughs> うんうん。へえ。 あ、え、そんなに高いんですか、あれ。
へ、でも、6万、7万ぐらいだったと思います。うーん。
わ、高いですね。ああ、 あ、じゃ、ありがとうございました。なんか、ちょっと、尻切れになってしまいましたけど、あ、はい、便利グッズの話。はい、ありがとございました。じゃ、またよろしくお願いします。
うんうん、いや、面白かったです。今日はありがとうございました。はい、失礼いたします。
失礼します。

なんか行くのが、なんか好きなんですね。はい。
なるほど。そっか。直接直接見たいとか、そんなん
いや、なんか行ってですね。なんか食べ物屋さん食べ物屋さんじゃない。ご飯屋さん。レストラン。それが言いたかった。レストランがあるじゃないですか。
うん。 うん。 はい。 うんうん、うんうん。<laughs>
そう。レストランが楽しいので。
ああ。なるほど。<laughs> そっか。なるほどね。そっか。私も IKEA 好きです。まあ、ちょ、いちょっと、行けるところにはないので、配送なんですけど。あの、袋はい。
うん。行っちゃいますね。 うん。 うんうん。 うーん。あ、近くでも、なんか、もっと、2、3時間とかですか？
そうですね。3時間かな、こっからだと。たぶん、うん。 そうですね。行きにくいです。だから、あの、う、あ、なんだろうな。あの、袋あの、引っ越したばっかりだと、あの、チャック付きの袋って結構便利じゃないですか。割と、あの、保冷袋。中に、あの、野菜でも、あの、切ったやつでも、あの、魚でも肉でも、あの、入れて、 ほ、あの、ほ、あの、冷凍庫に入れるとか、冷蔵庫にすごい便利じゃないですか。だから、やってるんですけど、私、あの、IKEA じゃなくて、あの、引っ越し業者さんが、あの、置いていったやつを使ってるんですよ。
あ、うん。ああ、それだったら、ちょっと行きにくいですね。 うんうんうん。 うん、うん。 うん、うん。 はい。 はい、はい。 はい。 うんうんうん。 うん。うんうん。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 うん。 へえ。うん。
それ便利ですけど。<chuckles> そう、あ、はい、はい。
うーん。なんか IKEA のやつは、柄とかがあって、なんか、可愛らしいんですよ。うーん。
はい。あ、なるほど。へえ。いや、それはいいですね。あの、結構、やっぱ、あの、可愛いものっていうと、あの、スリッパとかマットとか使いたくなりませんか？あの、家のインテリアというか。なんか。ちょっと、そういうイメージもしてます。<chuckles> あの、でできれば台所のマットを長いやつ。ちょっと、長めのキッチンの水浸しにならないようなやつが欲しいなって思ってるんですけど。まあ、あの、IKEA じゃなくても、もしかしたら違うとこで買うかもしれないけど、そんなんも、いいなと思います。<chuckles> 柄が。
うんうん。 うん、うん。 うんうんうんうんうんうんうん。 あ、いいですね。 うんうん。うーん。 うんうん。 あ、うーん。うんうんうん。 うーん。 ああ。玄関のマット。
あ、結構そうです。玄関とか台どこ台所とか、あの、結構、あの、いろいろ、ひくところがあるので、なんか、そうです。いろいろ見ちゃいます。
うんうん。 ああ。 うんうんうん。 はあ、我が家ひいてなかったです。今思えば。
ほんとに。<laughs> なんか、まあ、そうですね。ひいてなくても、特に困りはしないけど、なんか
<chuckles> はい。 あ、でも、びしょびしょになってたりするんで、もう、そ。また、タオルで、もう、バババーって拭いちゃって。
あ。<laughs> うん。そうそういうのもありますよね。うん。うん。
<chuckles> あと、ん、バスマットですよね。バスマットも、普通のバスタオルバスタオルじゃない。普通のフェイスタオルみたいなやつで。
はい。あ、バスマット。うん。 ほんと。うん。 ええ、ほんとに。
これは、もう、足足用じゃないけど。マット用じゃないですけど、そうやってやってますね。
ああ。ああ、なるほど。へえ。いや、うちんとこは、あの、バスマットは結構必要というか、あの、まあ、あの、サって、はい。お風呂から上がってくると、びちょびちょになっちゃうので、バスマットは要りますね。あの、タタオルだと、ちょっと物足りないというか、タオルは、 になります。はい。なんかうん。なんか、そうですね。じゃあ、なんか、あの、あの、あ、最近なんか、新しい便利グッズとかに興味あります？
うん。 うん、うん。 うん、うん。 うーん。 ああ。確かにそうです。うんうん。 確かに。 うんうん。